O meu condomínio tem tem vários jacarés, porque tem vários lagos, e de vez em quando, acaba, sei lá, diminui os peixes de um lago, eles saem de um lago para outro, e vai pela calçada passeando.
Sim, sim, sim. Aham. Nossa imagino o perigo, então a gen às vezes tem que se ter cuidado até na rua mesmo com criança pequena, né.
As pessoas nem ligam, rapaz as pessoas nem ligam, não tá, não não dá medo, aí a pessoa está vindo na calçada só muda as de lado assim, vai para o meio da rua, para não passar muito perto, o jacaré está o jacaré também não liga, e e continua andando, nem olha para pessoa, e vai embora.
Está ali passando jacaré, ninguém ninguém se importa. <laughs> Sim, sim. E isso é tipo que meio que impensável, né, se a gente para assim para falar: "Pô, não espera aí, né, o jacaré, né, aqui vou vou ter cuidado, né, vou ser atacado e tal", né, para gente acaba sendo pensado, mas culturalmente.
Então. Não atacam, não, eh tipo assim ah, eh, então eles atacam os cachorro da vizinhança? Não, não atacam, não tem não tem his não tem história de criança, nos ataque.
Eles só querem passagem de um lago para o outro praticamente, né, modelo de habitat.
É, hum, para trocar de lago, porque lá tem mais peixe, pronto.
Entendi. <laughs>
Mas eu não confio, eu não levo meu filho para beira do lago, de jeito nenhum, só longe, e não entro com meu filho no, em em rios, agora, floresta, mata, também me atrai porque
Claro, claro. Está certo.
eu acho legal nunca fu
Você gosta de natureza?
É eu gosto muito, eu nunca precisei sobreviver ou me salvar de uma mata sabe.
Ah, entendi, claro, né, que
Mas por algum motivo eu gosto muito desses programas, que ensinam essas coisas, vídeos do de YouTube, na minha infância, eh, na minha infância tinha tinha vários famosos.
de sobrevivência, né, de estar ali. Tinha o Bear Grylls também, né.
É o Bear Grylls era era sensação, depois que eu descobri, era tudo fake mas tudo bem, né, mas não importa se é fake a a o o
<laughs> aí acaba acaba acaba perdendo um pouco a magia mas mesmo assim, né, tem como a gente ter emoção ali.
O cara o cara não tem que sofrer de verdade não, ele está ensinando lá como acender fogo, e lá do lado tem um trailer com ar condicionado, tudo bem, mas ele está ensinando do mesmo jeito.
É ué. Pelo menos ele ensinou, né, de uma forma ou de outra, tem um lado bom.
É. É.

Primeiro que é é confortável, é prazeroso, né, z e você não vai no mar pra passar perrengue, nem passar fome, se perder. <laughs>
É verdade, verdade. É, no mar, ali, no máximo, né, você vai pegar, se tiver muito calor, você vai pegar uma insolação, mas é o máximo que vai acontecer, né, ou se afogar, mas tipo, não tem muita coisa. Sim, sim, sim.
É. Eu tô eu tô falando de de praia, né. Mas se, por exemplo, também tiver que adentrar ao mar de navio, barco, ou fazer um mergulho, também é é um ambiente altamente
Aham. Você você gosta já teve já teve experiências de mergulho ou de uma viagem com de navio também?
Já, já. Já, já m já mergulhei de a vida inteira eu mergulhei de snorkel, sá mergulho amador. Mas já mergulhei
Aham. Que bacana.
profissionalmente, entre aspas, fiz um curso relâmpago de de escuba, né, pra mergulhar com tanque de oxigênio, essas coisas. E mergulhei, ali, durante algumas horas em Porto de Galinhas.
Pra nadar, que legal. Ah, que legal. E deve ter sido muito bonito, né, porque o o mar ali, é bem cristalino, né.
Em Pernambuco. Ah, lá é lá é show, é. Hum, entã então é é um ambiente
Que legal, que legal.
prazeroso e relativamente seguro, né. Claro que tem acidentes, mas é relativamente seguro, porque a a outra opção, né, rio ou mata, rio nem pensar. Eu num
É. Você não gosta de rio?

Não, de jeito nenhum, mas mata também me atrai.
Caramba, por quê? Entendi, entendi.
Mas rio não, porque rio rio, eh, 1º v você não sabe o que tá no fundo. Pode estar fundo, pode ser raso.
É, tem tem isso também, né, a gente infelizmente a gente a gente olha ali a água, ah, bacana, mas a água é mais barrenta, né, então pode ter ali um jacaré, pode ter um peixe, um buraco, né, ou algo
Porque É. Então os rios são traiçoeiros, você pode estar navegando no rio e e chegar se não for um lugar conhecido você pode chegar e ter surpresas, queda d'água, pedras, essas coisas. E os animais, dependendo de onde você estiver, os animais vão até o rio pra se hidratar. Então, no Brasil, nós temos onça, jacaré
É verdade. Tem razão. Sim.
anaconda
<laughs> Imagina você tá no rio do nada parece uma oncinha, né.
anta lobo-guará, porco-do-mato.
É verdade, é verdade.
Nos Estados Unidos onde eu moro hoje tem jacaré, crocodilo, urso negro, urso pardo tem a águias, do tamanho de uma pessoa. <laughs>
Que isso, que isso cara, eh, realmente.
Tem cobras e tartaruga ma eh, acho que ma a mata matamarrata, alguma coisa assim, a tartaruga que se ela pegar o seu dedo ela arranca.
Ah, eu já vi ess esse tipo de tartaruga que é aquelas que dão aqueles golpes, tipo, super rápido, né, e e tipo, snap turtle, isso, já tinha visto tipo uns vídeos delas, sei lá, do nada mordendo um um uma uma garrafa ou ou um ou uma latinha, né, de refrigerante.
É, é. É, chama snap turtle, snap turtle. E é. Um cabo um cabo de vassoura, a ela quebra a madeira, eh, imagina o dedinho. Ah. <chuckles>
Parte o cabo de vassoura, né. É verdade, nem nem quero imaginar.
Então, na Flórida, aqui existem rios que você consegue enxergar 5 metros de profundidade, nem esses eu confio. Que
É, 5 metros de profundidade já é uma já consegue enxergar um pouco mais, mas mesmo assim, né não
Mas um crocodilo de 2 metros quietinho no fundo de um rio de 5 metros de profundidade você não enxerga ele.
Não vê, não vê mesmo, é.
Eles são mestres em camuflagem, então, eh, e eu tenho filhos, eu tenho um filho pequeno.
Então rio, deixa para lá.
Eu tenho um filho pequeno, eu não vou em lugar não vou em em lagos e não vou em rios na Flórida. Porque na minha frente na frente da minha casa por 2 vezes já passaram um jacaré.
Tá cer Caramba, você já já chegou a ver, e eles são eles são enormes, né?